Iıı, baz mı? Çok almıyorum ya ben, direkt şey olarak bakıyorum. Yani, yeni bir proje, şu zamana göre, ııı, o zamana göre diye bakıyorum ya da hep şey yapmıyorum. Hani, e evet eskiden böyleydim, hımm, falan, ııı, olmamış falan gibi bakmıyorum. Çünkü i ikisi ayrı projeler ya o, o zaman iyiydi, bu, bu zaman iyi ya da o hâlâ iyi. Belki bu da, daha iyi olacak. Iıı, 2 sene içerisinde. Onu bilemediğim için, benim için hep temiz bir sayfa, ya, bir geçmişle karşı ya da şey gibi, yani, ne bileyim, mesela, Avrupa Yakası yapmas Sonra Yalan Dünya yapıldı. Ya, ama Avrupa Yakası daha komikti. Hımm, bu falan, gibi değil. O ayrı bir şey yani, hani. Eee, bambaşka bir proje, ona öyle bakıyorum ben biraz.
Evet. <chuckles> Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle, haklısın. O zaman, ııı, senin de bilgi birikimine dayanarak bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi, elinde, ııı, sen yap bir yapımcısın, yapımcı olduğunu varsay ve elinde güzel bir ekip de var. Iıı, istediğin herkesi oynatabilirsin. <chuckles> Para limiti de yok. İstediğin gibi gel. Yani bütçe mütçe limiti de yok. Güzel bir film veya dizi ama bu şey olacak. Eskiden gelme bir proje olacak. Bunu alacaksın ve bugüne, ııı, bugüne uyarlayacaksın. Hangi film ve diziyi alırsın? Bugününe, bugüne uyarlarsın. Günümüzün şartları, günümüzün teknolojisi, her şey. Hani s şey gibi düşün, hani, 70'in şartları buydu ama şu an, şartları ve bu, ben bunu harmanlayıp günümüzde, günümüz modern teknolojisiyle yeniden, ııı, üreteceğim. Hangisi olurdu
Tabii. O! Güzel. Kaç param var? Hı hı. Bütçe ne kadar? Güzel. Tamam. Harika. Hımm. Güzel. Hımm. Güzel. Yerli mi, yabancı mı?
Sana kaldı, senin, ııı, haya hayal gücüne kaldı.
Hımm. Anladım. Hababam sınıfı yapıldı. <chuckles> Eee. Ne olabilir? Gerçi bilmiyorum ya b b çok, çok, çok kritik bir soru. Ne yapardım? Iıı, ne yapardım? Belki, belki Geniş Aile'yi yapardım. Ya, o ekibi tekrardan toplayıp, hadi, tekrar yazalım. Eee, ona paramı, ııı, yatırırdım. Bir de şey vardı ama gerçi o film. Killing diye bir, eee, film vardı.
<laughs> <chuckles> Güzel. Oh. Tamam, Geniş Aile'den devam edelim bence çünkü aldım bunu. Hani, nasıl, ııı, değiştirirdin yeni modern yani günümüzün, eee, teknolojisiyle günümüzün mizahıyla?
Tabii.